Ой, ты знаешь, вот у меня, а, такие сомнень не то что сомнения, такие мысли в течение достаточного уже долгого периода времени. А, связаны с моей карьерой, с моей работой, с моими вообще навыками. И это б я так, а, осознала и ощутила ещё когда я была в университете. Я в училась в языковом университете и в какой-то момент, когда, м, ну были отборы, уже это был 2 курс, кажется, отбирали на переводческий курс. То есть отбирали самых лучших студентов, там были тесты. И я при своих знаниях, достаточно хороших знаниях языка, я ну я ощутила, что я так быстро, синхронно не могу делать перевод. То есть, а, там если из потока, из аш из нашей группы, мо из группы, м, скока нас было? 15 человек. 1 мальчик только, достат вот он был отобран. Ну потому что действительно схватывает который на лету и переводит достаточно быстро. Ам, м, ну то есть я осознала, да, я знаю хорошо языки, я могу переводить, но вот быстро синхронный перевод, который самый-самый тяжёлый он считается, а я его не дотягиваю. То есть я могу переводить, но у меня вот так вот, немножечко получается медленно. И я осознала: хорошо я не буду переводчиком, я буду в языковой сфере. И так моя жизнь, потом моя работа была связана с туризмом, с иностранцами, с разными языками. И, э, то есть па по мере по мере своей работы, своих передвижений по миру, я научилась ещё и другим языкам. Они конечно, не, эм, в какой-то уровень там идёт просто разговорный, какой-то продвинутый, э, какой-то такой вот на пассивном уровне. Ну, есть эта база. И вот я иногда, а, думаю: вроде бы я так хорошо училась. Почему, эм, вот почему я полностью изь не использовала вот эти навыки? Как мне их лучше использовать? И иногда немножечко, уже много времени прошло, иногда вот я задаю: "А как же так, а, почему так получилось?" Или может стоит мне вот это принять, что ну вот, э, мой мозг так работает? И, м, быть благодарна, что вообще у меня есть возможность, а, орудовать языком и иметь какой-то от этого ещё и доход. Вот у меня вот такие мысли в голове.
Так. Понятно. Да, ясно. Да, я понимаю твои чувства. Действительно, вроде так у тебя вот такое разнообразие, да, языков в жизни. То есть не каждый человек может вообще в принципе усваивать, э, иностранный язык и для кого-то это даётся очень сложно. А у тебя получается, э, как бы и по учёбе, а, ты смогла выучить на достаточно высоком уровне, а, определённый язык. И при этом ещё путешествия и смена вообще каких-то стран помогли тебе пополнить свою копилку языков. Что на самом деле является ну очень-очень позитивным моментом, я думаю, в жизни. И пригодилось тебе не раз уже знание таких, э, м, языков. Это как бы можно сказать твой определённый индивидуальный навык, ну которому далеко не каждый может похвастаться таким навыком в своей жизни. М, слушай, а подскажи пожалуйста, ты вообще, м, когда ты думаешь вот о том, что ты знаешь несколько разных языкех языков, ну пусть они на различном уровне, м, ты вообще как себя видишь? А, с позитивной стороны или не совсем тебе- не хватает? Вот ты хочешь достичь вот этого уровня, что ты знаешь язык, э, ну вот уровня перфекционизма?
Мгм. Видимо у меня вот это чувство такой перфекционизма. Я ведь ещё сравниваю себя с другими, то есть, э, с успехами других. Есть тож такая вот привычка. И, эм, например, вот вот тоже сейчас сама, а, я я освоила французский язык, э, я ещё дальше его учу. Но я конечно же, иногда делаю ошибки, э, орфографические ошибки. То есть мне ещё нужно продвигаться до уровня, а, Б, м, м, Б2, хорошего уровня. Ещё нужно делать, э, вперёд вперёд ещё нужно это учить. То есть, э, до академического уровня ещё далеко. Я вот иногда прям себя вот опять сделала ошибку. И может сказать, ну так критично к себе отношусь. И, э, м, д вроде бы вроде бы и стока много языка в но чтобы вот вот несколько, чтоб было идеально. Ну или как вот сказать на уровне. Но вообще на свободном уровне таком, а, продвину н даже б это как эт называется? Это уровень уже Б2- Б2, 2, такой уровень в достаточно высокий уже, да. Ещё я туда не дотягиваю и, м, вот меня это подстёгивает. И вот я думаю: я вот у меня получается ну такой баланс жизни, чтобы уметь это принять.
Ну понятно. Вот в чём дело, мгм. Высокий, ага, да. Да, я понимаю. Слушай, ну в любом случае ты уже на таком высоком уровне, что в принципе ты, м, чувствуешь себя достаточно уверенной уже в общении, я так понимаю. Просто иногда вот эти вот ошибки они тебя подстёгивают, да, что говоря о себе вот проявляя критицизм к себе. Я слышу, что ты говоришь: "Я критикую себя, м, за ошибки". А слушай, ну допускать ошибки, э, может и в принципе, э, человек, который владеет языком на на уровне вот материнского языка. То есть, э, это допускать ошибки, э, в произношении это абсолютно нормально. Конечно, в профессиональной сфере хотелось бы достичь вот этого самого высокого уровня и, м, быть таким, м, перфекционистом. Но ты знаешь, учение языка это довольно-таки сложный процесс и скорее всего, этот процесс он продолжаться будет годами. Сколько бы насколько хорошо ты, м, не узнала бы, не отточила язык. В любом случае развитие, а, с годами оно, ну, оно в любом случае оно будет. Что-то новое ты всегда будешь узнавать. И подскажи, пожалуйста, а вот ты, а, хочешь, чтобы это вот прям была твоя карьера ещё выше связанная с языками или для чего тебе нужен вот этот перфекционизм?
Мгм. Да. Мгм. Ой, думаю, там очень много факторов. Ну пь в первую очередь, перфекционизм, чтоб самой себе доказать. Да, вот я, м, могу лучше, я знаю лучше это. Ну и второе, конечно, если это даст, э, э, в какой-то карьерный толчок, карьерный торчок или, м, не обязательно именно карьера. Ам, больше средства заработка, то да, для меня это тоже такой хороший стимул.
Так да, понятно. А слушай, а подскажи пожалуйста, м, а вот ты, э, когда, э, переходишь на какой-то новый уровень, а, в своём изучении языка, ты замечаешь это или это просто происходит плавно? И ты, ну, как бы абсолютно не отмечаешь вот этот переход от одного уровня к другому?
Видимо это переходит плавно и я не особо это так афиширую. Ну ф в тоже есть какое-то чувство это уд ну с самодовольства в таком позитивном ключе. Вот ну ф сделала правильно, тут тест сдала правильно. Я в прошлый раз, э, сдала тест, получила сертификат и он у меня лежал. А мой муж, он так был горд и он ву взял и повесил, э, в рамочку, повесил на стену. Вот я б сама б так не сделала, а он вот мне напоминает: ты сделала это. Ещё и такой да
Какой молодец. То есть по сути, ты как бы своим вот этим маленьким успехам, который у тебя происходит, да. В в, э, вот в росте, э, в повышении уровня, ты сама по себе им, ну, не придаёшь значения и не радуешься? То есть сделала, галочку поставила и пошла дальше.
Мгм. Наверное, так, да, что не не хвалюсь тебе за это, а наоборот, больше себя кри ну, не корю- критикую: "А вот тут опять неправильно сделала, тут ещё не дотягиваешь". Вот такой вот у меня, ну ну, внутренний критик считается.
Так я поняла. То есть как бы вот тебе бы по-хорошему баланса, да, такого достичь. Вроде как критика, она, м, может подтолкнуть, да, для дальнейшего развития. Но эта критика, м, с твоей точки зрения, она, наоборот, принижает как бы твои все вот эти успехи, говоря, что следующий уровень, он как бы является обязательным, да, для тебя, а не, а, нормальным таким ходом события. То есть ты как бы, а, получается, опережаешь, да, вот эти события, тебе хочется достичь уже более высокого уровня, но не порадуешься, а, в принципе за те маленькие успехи, которые ты уже проделала.
Мгм. М. Но ты, ви ви правильно сказал, что, видимо, я принижаю принижаю свои, ам, ну, свой навык, э, что как-то вот п да, ни не считаю его таким сильным, что вот с что нь нечего тут это особо в так и, э, радоваться, хвастаться. Это ещё это ещё не так высоко. Видимо, да, такое есть.
М-да, я поняла. Слушай, а вот, э, я бы хотела тебя спросить, м, а если бы могла бы ты, вот допустим, сегодня-завтра, когда у тебя будет свободное время. Вот просто сесть, может быть одна, может быть с твоим мужем- он тебя ещё больше подбодрит, потому что он со стороны видит, э, твои успехи, может быть по-другому. Э, прям вот просто сесть и записать себе, э, на листе: а чего я достигла в последние, ну и, например, выбрать какой-то период времени- в последние 5 лет. И, то есть, взглянуть именно вот своими глазами и, по-хорошему, глазами другого человека. Б ну вот муж, наверно, знает же тебя лучше всего. Да, он видит каждый твой успех. И прям сесть и записать. И потом посмотреть, насколько вообще, а, уровень твоих достижений в тех или иных сферах То есть даже не говоря о языке. Может быть, это домашние какие-то дела, может быть, это семейные дела. То есть просто прописать свои таланты, свои навыки, которые у тебя появились в течение 5 лет. И потом посмотреть на этот список и понять, что, м, критика, это здоровая критика, она, конечно, прекрасный такой мотиватор, но на самом деле столько всего произошло в моей жизни. Я столькому научилась. И постараться вот действительно принять и осознать, м, что радоваться маленьким успехам или даже большим успехам, м, ну как бы необходимо напоминать себе о них, чтобы продолжать этот рост и говорить: "Вот здесь я смогла, значит я абсолютно смогу и дальше продолжать".
Мгм. Да. Да. Мгм, ну, ты это правильно по правильно подметила, что надо, надо сделать, э, всё-таки список. Не просто к что-то в голове, а вот именно написать, чтобы это вытекло из руки на бумагу визуально, чтобы это было видно. Ну да, ты права, надо это сделать, а не только вот тока тока подмечать, э, косячки. И я вот перед ноум ноум сяду, видимо, напишу это.
Ну, ты знаешь, кстати, можно да. Ага, да.
Да и спасибо, конечно, что ты меня выслушала, дала своё мнение, свои советы, м. Мне было важно выговориться, услышать обратную связь тоже. И, м, ну, ещё раз тебе спасибо за твоё время.
Слушай, да в любой момент, э, обращайся. Если тебе нужна будет поддержка или у тебя есть какие-то небольшие проблемы, я обязательно с удовольствием тебя выслушаю. Мы разберем. Если нужна какая-то будет глубокий разбор, а, какой-то ситуации, я всегда рада тебе помочь. Ну и просто выслушать и поделиться своими советами.
Да, благодарю, пока.